ああ、やっぱり。
うん。で、ちょっとその日にいろいろこう予定立てたの全部なくなりましたもん。
ああ。 ああ。 ああ。<chuckles>
うん。<chuckles> そう、それでちょ、もう怒って鉄道マスターのとこに言いに行きました。ちょっとどうなってんのみたいな。<chuckles>
ああ、もう電車からやっぱ1時間遅れたんですか？
電車が1時間遅れたんで。
<chuckles> 結構きついな。
きついですよね。だからもう全部キャンセルになりました、旅行、あの、その、あの、何ですか、あの、日帰りうん、日帰り旅行とか全部キャンセルになって。
うん。 その後の予定が、うん。 ああ。そう、ああ、ありますね。
そう。でもバス行っちゃったよって。うん、もう出ちゃったみて話聞いて、もうだから怒鳴り怒鳴りに行きましたもん。鉄道マスター。<chuckles> でも、相手にされてなかったんで、その後手紙書きました。<chuckles> ふざけんなって。うん。そんな
ああ。 <laughs> すごい。 ああ。<chuckles> もう、あの、キャンキャンセルした予定のお金全部返せみたいな。<chuckles>
はい。 うん、て言ったら、なんか送られてきました。なんかこう法律があって、こういうあれにはお答えできんみたいな、あの、なんかほら、日本とおんなじで、あの、免除
うん。 はいはいはい。 うんうん。
あの法律があるんですよね。そういう安く提供してる代わりに、そういう賠償は、は、支払えませんよみたいな。
ああ。 ああ、はいはいはいはい。あ、そういうのがあるから。うん、保証はできませんと。<chuckles> ああ、ちょっとちょっとね、なんかなんか残りますね。<chuckles>
うん。そういうのはいろんな国にあるみたいで。うん。<chuckles> 保証できないっていうの、きました。それだけ。<laughs> うん。 うん、そうですね、ちょっとね、あ、まあね、そう、だから日本とちょっとおんなじような感覚でやると、いろいろ失敗するってことですよね。
ああ、そう、あ、あと、アフリカとか行ったことあります？
に関しては。うん。

なアフリカはないんですけど、どうでした？行きました？うん。
あ、ないですか？アフリカって、なんかね、アフリカンタイムみたいなのがあってね。
うん。 あ、うん。<laughs> それは、おん うん、そうですね、はい。
あの、そう、あの、あと5分っていうのは、あと2時間ぐらいなんですよ。<chuckles>
ひな うん。あ、本当。ま、日本の、あの、文化系と体育会系と、ほら、なんか、<chuckles> そういう話もよくありますけどね。体育会系は、ほら、5分前にとか。
ふん、うん。 うーん。 ああああああああああ。そういうんじゃなくてね、な何か、なんだっけな、送迎バスかなんか、送迎の車を待ってた時かな、全然来なくて。で、係員にちょっといつ来るのっていう言いに行ったら、いや、あとあと1分とか言われて、全然来ないんですよ。<chuckles>
それ、意義なしで。て、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 んね、だからもう約束とあってもないようなもんですか？そういうそういうとこでは。
そうそうそう、全然あってもなくて。もう
うん。ま、来る時に来るんだろうなみたいな。
そうそうそう、で、あの、じあの、乗ってて、もうの車に乗って、で、あの、目的地までなかなか着かないで、思ってたよりもなんか時間かかってんなと思って、あとどんぐらいで着くのって聞いたら、あと5分って言われて全然着かないみたいな。<chuckles> うん。
うん。 うん。 はい。 あ、本当。 <laughs> 感覚なんでしょうね、おっしゃる通り。アフリカうん。
そう、そうそう。あと、あの、歩いてて、ちょっとどこどこ行きたいんだけど、あ、 どうやって行き行ったらいい？って聞いたら、いや、歩いて5分で着くよって言われた距離が、もう1時間ぐらいかかる距離だったりとか。
うん。 ううん。 うん。 あ、本当。そんな感覚なんでしょうね。
そう、うん。 そう、そう、だから時間にあんま無頓着なのかなって。ね。うん。うん。
うーん、でしょうね。だって公園があって、日本だと公園があって、それに大体時計とかあるじゃないですか。特にないですもんね、そんな時計が。
うーん。 確かに、とがい外に時計ってあんま見ないかもしれないすね、海外で。うん。
ないです。そう、あってもでも盗まれちゃうんですよね。あのビッグベンぐらいの高さじゃないと。<chuckles> そう。うん、なくなっちゃいますよ、次の日。だからやっぱ時間の感覚っていうのはないんでしょうね。そういう見るじん、ま
ああ。<chuckles> <laughs> 確かに。ああ。 おおおおおお。そう。
そう、で、がね。
これは、なんか東南アジアとかでも、その時間のルーズさは感じると思うんですけど。
はい。

でなんか、中国みたいなあれはあんのかな、なんか北京語と広東語みたいな。
いや、それはね、なさそうでしたよ。あの、国内で言葉が違うみたいなのは、なんかどうもなさそうでした。ああ。
すま あ、ほんと。 うん。 うん。 なさそうなんだ。 ああ、で、あ、敵対国みたいな感じなのかな？英語を話すひうん。
うん。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
うん、うん。 今ちょっとね、違った意味で危ないですね、英語話す人。<chuckles> うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そう、だから、日本みたいにちょっとあの小中高みたいなところでは英語習わないかもしれないですね。それこそ。ごめんなさい、ちょ、うん。うん。うん。私もちょっと調べてないんで、もしかしたら、うん、話せないってことだと。うん。うん、敵対国ってことでね、あの授業にすらないのかもしれないですね。
うん。 すうーん、もしかしたらそうなのかな？うん、そこまでちょっと調べてはいなかったですけど。 うん。まあ、あり得ますね。うん。 うんうん。 おお。で、いそう、行ったのそこそこ観光地なんですよね。だから旅行客もそれなりに来るような場所ではあったんですけど。
そうするうん。 はい。 うん。